والله بصراحة، يعني أنا كان أول حاجة ركزت عليها تمام، هي كانت طبعًا هي التالتة تمام، آآ أنا هاركِّز في الData Science والMachine Learning تمام، آآ بدأت أول حاجة إن أنا أقعُد أدور على الكورسات اللي موجودة Online يوتيوب، سألت كذا واحد من صحابي اللي هُم في المجال، قُلت لهم أعمل آه، يعني أنا أنا خلاص، أنا أنا دخلت في الجَدّ فعلًا تمام، و
حلو أوي. إمم. خطوات عمليَّة جدًا، امم. أنت قررت خلاص ده اللي أنا هاعمله، امم.
آه، يعني أنا كده، كده هاتعلّم ده، حتى لو مش ناوي أشتغل بيه، بس أنا أنا حابب إن يكون عندي المعرفة الخاصة بيه، ل لأجل المعرفة فقط لا غير، فقُلت طيب تمام، تعال كده، لقيت فعلًا في Course جميل جدًا لتحليل البيانات، وبدأت فيه، ولقيت نفسي ماشي وكان حاجة لذيذة، ففضلت بقى مكمل في ال الTrack ده كمِّلته كده
حلو أوي. إمم. فالموضوع شدّك وسحبك فامم، Course لCourse وابتديت تستمتع بالموضوع أكتر، وفعلًا اكتشفت إن هو ده فعلًا دي حاجة يعني بعد ما أنت جربتها فترة، اكتشفت إن هو آه، ده أنا فعلًا كان ده لازم أبدأ فيه، والّا ما كانش ب يعني أنت رسمت صورة في خيالك مُعيّنة مثلًا، ولمّا جرّبتها ما <tsk> طلعتش هي، هي؟
آه. بالضبط. أيوه. لأ، لأ، عارف أنا فعلًا كان ده اللي أنا حَسّيت نفسي فيه، بالرغم من إنه هو يمكن كان أصعب من المُتوقّع، يعني أنا أنا مش هاكون مثالي أوي، وأتع وأتعامل إن أنا كان الشّغف بتاعي سهل، واقول إيه، آه، آه، ك أكيد أي واحد بيحاول يتعلّم أي حاجة جديدة، دايمًا بيواجه صعوبات فيها، فده أنا أنا حَسّيته فعلًا، آآ لكن أنا كنت باستمتع.
آه. طبيعي، طبيعي، آه. طبيعي، إمم، بس ما ما صدمكش، آه، ما صدمكش بال يعني ما ما بنيتش خيالات، وطلعت كُلّها مش موجودة.
آه، ما صدمنيش. آه، آه بالضبط، أنا أنا باقول لك أنا كنت باستمتع بالصعوبة، في صعوبة بالنسبة لبعض الناس، اللي هو أول ما يحِسّ الحاجة صعبة ينهار، ويشوف ويقول ده مش مجالي، لأ، أنا كنت فعلًا كُلّ ما ألاقي حاجة أصعب، باحِسّ اللي هو تحدي أكبر لنفسي، طب آه، تعال نتعلّم ونِشِدّ حيلنا فيه أكتر.
آه. ده الموضوع كمان يعني شجّعك ودفعك، يعني إن هي الصعوبة ما حبيتها ما جبتلكش إحباط لأ، ده أنت بالعكس بقيت شايف إن ده تحدِّي أنا هاعدِّيه، وهابقى أحسن، وهاذاكر أكتر، وهيخلّيني أذاكر أكتر عشان أعدِّيه، طريقة تفكير حلوة أوي بصراحة، إمم.
آه. أيوه، بالضبط فعلًا.